بُصّ، الناس عن إحنا يعني وأنا منهم من الناس دي، كان عندنا وَهْم إن أنا لمّا هاقعد وأقعد على التليفون وأنا على السرير لحد ما ييجي لي النوم، يعني عارف اللي هو أنا باقلِّب أهو في التليفون لحد النوم ما ييجي لي. لأ، هو
آه. أنتِ متخيّلة إن دي حاجة هتساعد أصلًا النوم ييجي.
بالضبط، كإنّك متوَهِّم إن الحاجة دي هتساعدك إن النوم ييجي لك، وده طبعًا كان رابع من المستحيلات إن هو بيحصل، طول ما أنت قاعد على التليفون أ <chuckles> مش النوم اللي هييجي خالص، الصَحيان اللي هييجيي.
آه، فهمت، فهمت. ده تقريبًا ده العكس. <laughs> بالضبط، بالضبط كده.
ف د دي دي معلومة خطأ جدًا، في ناس كتير عايشة بيها، أنا كنت واحدة منهم في يوم من الأيام الحمد لله ربِّنا عَفاني من ده، آآ إن أنت قاعد مستنّي ال النوم ييجي لك وأنت قاعد على التليفون، فم يعني م حتّى أصلًا معلومات كتير بتقول إن أنت لازم أصلًا قبل النوم بساعتين على الأقل تكون س يعني شِلْت الشاشة خالص ما
كويس. ده حقيقي، إن أنتِ كمّية ال الوارِدات للمُخ تكون أهدى، بحيث إن المُخ يستعد لفترة الفصلان الحقيقي اللي هي النوم، من غير تفاصيل ما يبقاش م حاجة اسمها الoverwhelmed أو اللي هو م مُتعَب ذِهنيًا أو في تراكمات كتير.
مش آه. آآ بالضبط، إنّك تضغط أصلًا كمان ع
عشان تستفيدي من النوم، آه.

تمام.
يعني آآ، 12 سنة، عيد ميلادك ال12 هديتك بتبقى تليفون.
اهم.
فقبل كده ما فيش، قبل كده في كارتون بنتفرّج عليه كلّنا سوا، في تليفون ماما ممكن تاخده تكلم صاحبك وترجّعه تاني، آآ، في مش عارفة يعني كده، ممكن أقسّم عليهم الTab مثلًا هو Tab واحد كُلّ واحد ياخد الوقت بتاعه المتخصِّص ليه، فده ب ريحني بصراحة كتير، أحسن من الملكية الخاصة.
تمام. كويس أوي.
إمم. يعني الملكية الخاصة حسيتها إن هي هتدّيهم حرية شوية أكتر، ف فمش هاعرف أحكم الموضوع، فاتفقت أنا وباباهم إن إحنا ن يعني ن نسستم الموضوع معانا في التربية، وخصوصًا بالمشاكل اللي كنا بنسمعها عن مشاكل قعدة الأطفال قُدّام التليفونات والمشاكل اللي كانت بتحصل لأطفال كتير جدًا، فقرَّرنا إن إحنا ناخد آه.
ده حقيقي فعلًا. ممكن توصل معاهم لبعض أنواع الأمراض، وأحد الدراسات قالت إن زيادة نسبة مرض التوحُّد، برضه نتيجة إن الطفل من وهو صغير جدًا مرتبط جدًا بالتليفون، فما بيشاركش، ما بيتفاعلش اجتماعيًا.
حقيقي، حقيقي، يعني في أطفال كتير ظَهَر عندها آآ، ط طيف من أطياف التوحُّد، يعني مش لازم يكون كُلّ طيو يعني العلامات اللي بتدُّل على التوحُّد، لكن ممكن طيف واحد بس يظهر عليها، بس خ دخ آه، حاطاها تحت طائلة التوحُّد، في كمان نوع من أنواع التوحُّد، اسمه التوحُّد الافتراضي، التوحُّد الافتراضي ده بيظهر عن طريق الشاشات اللي بيقعدوا قُدَّامها، فك الطفل يبقى مولود طبيعي وسليم وزي الفُلّ، وأنا أرُوح أجيب له شاشة توحدُّه مثلًا؟ ف إمم.
صحيح. درجة من درجاته آه. بالضبط. بالضبط، حرام، يعني أنا سعيد جدًا، جدًا بتجربتِك وسعيد أكتر بالنتيجة اللي أنتِ وصلتِ لها من خلال تجربة عملية، أنتِ بنفسِك تقدري تطبّقيها في حياتِك عن قناعة واقتناع، وتنقليها لجوزِك ولأولادِك فيما بعد، فبرافو عليكِ والله.